Ờ, bạn ơi, <smacks lips> đợt này mình chán quá đây nè. Mình với lại con bạn của mình á, thì có cùng với nhau mở một cái tiệm bánh, con bạn của mình á thì nó là dân làm bánh chuyên nghiệp á, bạn kìa. Nên là hai đứa mình cũng có hùn vốn và mua một vài các cái trang thiết bị để mà mở bánh, mà thực ra thì nó là cái tiệm bánh ngọt online thôi. Tụi mình sẽ bán mấy cái loại bánh sinh nhật á. Đó, thế nhưng mà cũng đã được gần một tháng rồi đấy, kể từ cái hôm khai trương mà tới nay ấy, thì toàn nhận được một vài cái đơn mà từ, à, người quen ấy, kiểu như là một vài người bạn đặt sinh nhật hoặc là đặt tặng bạn bè, người quen thôi, chứ mình cũng chưa có một cái đơn hàng nào là từ người lạ luôn á. Bản thân mình thì sẽ chịu trách nhiệm là đi ship hàng với lại là sẽ là, <sniffs> ờ, ừ, kiểu như là đăng bài trên các cái trang Facebook ấy. Đến bây giờ mình đang không biết là cái cách mà tiếp thị marketing của mình ấy, nó có đang có cái vấn đề gì không nữa. Mình cũng rất là siêng năng đăng bài nhưng mà có vẻ như là nó cũng chẳng hiệu quả gì cả. Ừm, bây giờ mình không biết làm sao để có thể tiếp cận với lại là những cái khách hàng mới ấy, ờ, mặc dù là đối với cái cái ngành bánh này đấy bạn này, mình thấy là ở cái thành phố mà tụi mình đang sinh sống á, thì đúng là có rất là nhiều các cái lựa chọn, có rất là nhiều những cái tiệm bánh lâu đời rồi là tiệm bánh khác, ờ, họ bán trực tiếp luôn. Nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ vẫn phải có một cái số lượng khách hàng nào đó nhất định cho tụi mình chứ ha. Nhưng mà đã 1 tháng rồi luôn á, mà chẳng thấy khách hàng đâu cả. Không biết là bạn có cái lời khuyên gì cho tụi mình ở cái giai đoạn này không?
Ừm. Mình hiểu. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ưm, ừm. Ừm, cũng khó cho bạn ha, ừm, tiếp thị cho một cái tiệm bánh online á, thì phải có một cái sự nhận diện thương hiệu nè. Tại vì khách hàng mua bánh á, thì người ta sẽ thường chọn một cái nơi quen thuộc hay là có ưu đãi nào đó hấp dẫn. Ờ, cho nên là nếu mà marketing về một cái gì đó thì, ờ, ờ, cái giai đoạn đầu người ta biết tới bạn á, thì nó sẽ quyết định cái sự sống còn. Nhưng mà bạn cũng rất là tốt nha, là cũng, à, duy trì được 1 tháng rồi nè và bạn cũng, ờ, giữ vững cái niềm tin để bạn có thể, ơ, ờ, tiếp tục, cho nên là cùng, ờ, mình, à, xác định chút xíu về cái đối tượng khách hàng cũng như là cái mục tiêu bạn mong muốn nha. Thế thì, ờ, bạn bán online á thì bạn kỳ vọng là những cái đối tượng khách hàng chính của bạn là những cái người như thế nào? Ví dụ như là gia đình hay là người trẻ hay là như thế nào hả bạn ha?
Ờ. Ừm. Đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ờ, thực ra thì mình cũng hướng đến cả đối tượng là những khách hàng gia đình với lại là những, ơ, người trẻ đó bạn kìa. Tại vì bánh của tụi mình thì cũng, kiểu như là, về giao diện bánh thì rất là đẹp, mình cũng rất là tự tin về cái tay nghề của cái con bé bạn mình, và nó cũng là thợ cứng lâu năm rồi, nên là nó cũng sẽ biết điều chỉnh để cái vị ngọt nó không quá sắc á, nên là thành ra là nó cũng sẽ phù hợp với khẩu vị của hầu hết mọi người. Hơn nữa thì bạn biết không? Ngày xưa á thì mình làm văn phòng, vậy nên là bây giờ á, khi mà mình chuyển sang làm cái công việc tự do kết hợp với lại là mở cái tiệm bánh này để kinh doanh đây này, mình cũng nghĩ là hướng tới những cái văn phòng á bạn kìa, mấy cái công ty mà ngày xưa mình từng làm á thì mình đã kết nối hết rồi. Ví dụ như là trong cái dịp mà công đoàn muốn tổ chức sinh nhật cho nhân viên, hay là mấy cái dịp mà ví dụ như là kỷ niệm lễ kỷ niệm gì đấy mà cần bánh ngọt á, thì mình rất là mong là được đưa cái sản phẩm bánh của tụi mình tới công ty như vậy. Rồi khi mà nhân viên công ty ăn thử cái bánh rồi sẽ thấy ngon rồi quay trở lại đặt, đấy. Thì ý là trong đầu mình, ban đầu mình nghĩ là như vậy, thì mình nghĩ là đơn giản lắm cơ, ai mà dè đâu thì bây giờ ngồi mãi thì mới thấy là cả cái công ty mà mình làm á là một tháng họ chỉ tổ chức sinh nhật cho công nhân viên được 1 lần chứ mấy, và họ chỉ mua 1 cái bánh thôi. Nên thành ra là nhu cầu chưa nhiều và bọn mình cũng không có khả năng mà, kiểu, lan tỏa cái sản phẩm tới người khác được thường xuyên ấy, nên thành là thế ra là bây giờ là vẫn chưa có một khách hàng nào lạ luôn. Những người mà đặt từ, à, cách đây 1 tháng tới bây giờ á là toàn là những người quen trong cái mối quan hệ của tụi mình, khi mà biết là mình đã từng, ờ, ủng hộ họ một cái dịch vụ gì đấy thì bây giờ họ cũng quay lại họ ủng hộ mình, và có vẻ như là chỉ mua 1 lần đấy thôi, chứ cũng chưa có nhu cầu để mà mua nhiều ấy, đấy. Nên là thành ra ế ẩm quá, trong khi là đầu tư máy móc cũng nhiều ấy, mình cũng sốt ruột. <laughs>
Ừm. Ô kê. Ừm! Đúng rồi. Ừm. À! Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu. Mình hiểu rồi. Ừm, thiệt ra là bạn cũng là có một ý tưởng hay đó, tại vì lên những cái kênh online á, thì cũng rất là phù hợp cho cái độ tuổi hay là khách hàng bạn mong muốn rồi, cũng khá là hay để mà có thể tiết kiệm nhiều cái chi phí mặt bằng rồi rồi cũng, ơ, có thể ưu tiên nhiều giá trị hơn nữa, thì mình thấy là cũng hợp lý rồi đó. Chủ yếu là cái vấn đề mà nghiên cứu thị trường như thế nào thì hông biết là bạn có s khảo sát khu vực trong thành phố, ví dụ như là những cái đối thủ của bạn nè hay là trong vòng bán kính mà 5 cây tới 10 cây đó thì, ờ, địa phương thì họ phát triển cái bánh sinh nhật như thế nào? Bạn có khảo sát bao giờ chưa ha?
Ừm. Ờ. Ừm. À, thực ra thì tụi mình thì sinh sống ở thành phố Đà Nẵng, tức là nó cũng nhỏ lắm bạn. Nói chung là cả thành phố thì đi quanh thành phố chắc cũng chỉ 20 cây thôi à. Thì, ờm, ở xung quanh đây thì mình nghĩ là mọi người á, đều chuộng những cái kiểu bánh sinh nhật đơn giản và giá thành kiểu như cũng phù hợp á. Dưới 200.000 là có một cái bánh rất là đẹp rồi, rồi lại ship tận nhà nữa. Thì mình nghĩ là cái nhu cầu đấy thì nó cũng khá là phổ biến và hầu như là, ừm, cái tiệm bánh nào cũng có thể đáp ứng được á, bạn ạ. Tại vì cái bánh kem ấy thì nó cũng không phải là có cái vị gì quá là đặc sắc đâu. Còn hơn nữa thì bên tiệm của mình á thì cũng hướng đến một vài các cái phân khúc mà, kiểu, cao cấp một chút khi mà bánh mà nó có tạo hình những cái bông hoa rất là đẹp và tỉ mỉ đấy. Thì tuy nhiên là cái bánh đấy thì nó mất nhiều thời gian hơn và chi phí nó cũng cao hơn. Nhưng mà bọn mình cũng xác định trước rằng là khi mà bán một cái bánh như vậy thì nó cũng sẽ rất là kén chọn và cũng hướng đến cái đối tượng khách hàng mà, kiểu như là, cần cái sự sang trọng cơ. Nên là thay vì vậy thì bọn mình vẫn mong là sẽ nhận được, ừm, đơn hàng từ những cái cái đơn hàng kiểu bình dân thôi. Mua một cái bánh dưới 200.000 cũng được, dưới 200.000 một cái bánh là tụi mình cũng có lời rồi.
Ừm. Ok. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm, cũng khá là hay đó. Ờ, thế thì, à, bạn cho mình hỏi chút xíu về, à, cái, ừm, kiểu như là, cái cạnh tranh của bạn đi, ví dụ như là sản phẩm của bạn có cái gì khác biệt so với những cái đối thủ hông? Hồi nãy bạn nói là cái vị nó hông có sắc nè, nó hông có quá ngọt, thì ngoài cái đó ra thì, ừm, nguyên liệu hay là, ừm, như thế nào, hay cách trang trí có gì đặc biệt so với những cái đối thủ xung quanh hông bạn?
Ừm. Ờ, thực ra thì mình cũng không thấy là khó cái sự đặc sắc gì đâu bạn. Ờ, có thể là do là bạn không có ở trong ngành bánh á nên là bạn, ờ, mới đặt câu hỏi này nhưng mà đối với mình và bạn mình khi mà làm quyết định làm cái này á thì tụi mình cũng biết rằng là, ờ, các cái sản phẩm bánh á, nó tương tự như nhau thôi. Ví dụ như là cái độ ngọt ấy nó cũng sẽ chỉ chênh nhau khoảng 5%-10% thôi bạn ạ. Ờ, còn đơn giản là, ờ, giống như là bạn nói đó, khách hàng họ sẽ lựa chọn cái tiệm đấy và quay lại là bởi vì đấy là khách quen. Nhưng mà mình tin rằng là sẽ vẫn có một cái, ừm, đối tượng khách hàng nào đấy mà, kiểu như là, họ trước nay họ chưa tìm ra cái tiệm bánh quen nào cả. Và bây giờ nếu như mà họ họ tìm thấy tiệm mình và họ ấn tượng với cái cách phục vụ này, rồi là cách giao hàng, rồi là cái cái cái bánh của tụi mình, ừm, ừm, phù hợp với lại cái nhu cầu của họ, thì họ sẽ đặt rồi sau đó sẽ quay lại. Đấy thì trong đầu mình lúc mà mình mở tiệm bánh là mình nghĩ như thế, nhưng mà không ngờ rằng là <sniffs> ban đầu á, cái cách thu hút để mà thu hút khách hàng nó cũng hơi khó và cũng chưa có một cái cách nào cụ thể cả ấy.
Ừm, OK. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. OK, cũng khó cho bạn quá ha. Thế thì, ờ, hông biết là những cái nội dung mà bạn, ờ, đưa lên mạng á thì đưa trên cái nền tảng nào? Ví dụ như là Facebook nè, ShopeeFood hay là Grabfood hay là như thế nào? Bạn có thể chia sẻ hông và bạn đã bao giờ, à, chạy quảng cáo chưa ha?
À, chạy quảng cáo hả? Ờ, bạn nói thì mình mới nghĩ đến ấy. Mình á thì, ờ, chỉ đăng bài rồi sau đó là đăng lên trên Facebook này, inter Instagram và Threads thôi. Còn lại á, ví dụ như là cái Shopee Food đó bạn kìa, nó rất là kén chọn, tại vì bạn biết không? Bánh kem á là yêu cầu đi ship là sẽ phải rất là cẩn thận, nó rất là dễ bị đổ hoặc là bị lem á, nên là thường shipper họ ít khi nhận lắm, nên là thành ra là bởi vì là họ đi nhanh ấy bạn kìa. Đó, nên là tụi mình sẽ chủ động ship nếu như mà trong trường hợp cũng có khách hàng đặt. Còn đưa lên trên nền tảng như vậy Shopee Food như vậy thì tụi mình chưa thử, tại vì, <sniffs> ừm, căn bản là thật sự là với kinh nghiệm của tụi mình thì tụi mình biết được rằng là những cái đơn mà ship bánh á, nếu mà đặt ở trên app á thì chỉ là ví dụ như là những cái bánh mà những cái hộp bánh ăn nhanh cho riêng từng người thôi, chứ không phải là bánh sinh nhật để mà tổ chức sinh nhật đâu. Đấy, thế nên là bọn mình không có đưa lên trên nền tảng như vậy.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ô kê. Ừm. Ô kê, thế thì bạn có thể thử, ơ, đăng trên, ơ, Facebook và Instagram, là bạn thấy là rất là đúng rồi đó. Thì bạn cũng có thể kết hợp đăng với cái việc là, ờ, chạy thử quảng cáo với cái ngân sách là nhỏ s nhỏ thôi, ví dụ như là 200.000 một ngày để mà lên cái, ơ, ừm, Facebook Ads á, nhắm tới những cái đối tượng mà bạn muốn, như như là từ 25 tới 35 tuổi nè, rồi có nhu cầu đặt, ờ, ờ, bánh bằng online thì bạn tập trung trong cái bán kính là 5 cây tới 10 cây, cái khu vực, ờ, xung quanh bạn đó. Rồi đó, bạn sẽ, ờ, bằng những cái hình ảnh nè, những cái mà ừm, loại bánh nào thu hút bạn mong muốn để mà lên, để cho người ta thấy. Tại vì khi mà có, ơ, ừm, cái, ờ, quảng cáo mà cá nhân hóa như vậy á, nó sẽ tăng cái lượt tiếp cận lên rất là nhiều. Cho nên là bạn cũng cố gắng là, ờ, đẩy cái cảm xúc người ta, rồi, ờ, có một cái ưu đãi gì đó vào cái thời gian ban đầu để mà coi coi, ờ, cái lượng khách hàng đó nó có phù hợp phù hợp với bạn hông. Nếu mà có những cái, ơ, bài đăng nó phù hợp, ví dụ hình ảnh bắt mắt nè, hay là những cái, ơ, ờ, video mà nó hấp dẫn đó, đặc biệt là kèm những cái, ơ, âm nhạc bây giờ thịnh hành, hay là hashtag, ví dụ như là bạn muốn là, ờ, bánh sinh nhật handmade mà cá nhân hóa dành riêng cho bạn chẳng hạn, đó, thì nó cũng sẽ phù hợp với những cái đối tượng xung quanh bạn muốn. Tại vì, ừm, với những cái khách hàng mà, ờ, văn phòng thì ờ, ừm, rồi, ờ, ừm, trẻ như bạn nói đó thì cũng rất là hợp lý khi mà bạn đưa lên những cái kênh online rồi, tại vì, ờ, người ta sẽ thấy là cái sản phẩm nào mà, ờ, tiện trên mạng người ta đặt á thì nó sẽ phù hợp với người ta thôi. Đặc biệt là cái cái nhóm tuổi này á thì cũng cần là cái sản phẩm mà nó dành riêng cho người ta, ví dụ như là sẽ có những cái hình ảnh gì mà nó tùy chỉnh mà cá nhân hóa theo một cái, ơ, ờ, trào lưu nào đó chẳng hạn. Bạn có thể nghiên cứu là, ừm, chung quanh xung quanh cái giá mà 200.000 một chiếc bánh đó thì có những cái câu chuyện gì đặc biệt thì nó sẽ thu hút họ, thì bạn kèm những hình ảnh như vậy để mà đăng lên cái fanpage á. Thì bạn thấy là như vậy có dễ làm hông và bạn thấy là nó có khả thi với bạn hông ha?
Ừm. Ờ. Ờ. Ừm hưm. Ừm. À. Ờ, thực ra thì bạn nói thì mình mới nghĩ đến cái việc là chạy quảng cáo. Thực ra thì mình cũng thấy là trên Facebook có rất là nhiều những cái ví dụ như là mình hay quan tâm đến cái lĩnh vực spa á là nó hay chạy quảng cáo ở trên điện trên trên trên điện thoại mình lắm, nhưng mà mình tức trước nay thì mình lại không biết là cái dịch vụ đấy thì nó có phù hợp với mình hay không, kiểu, mình chưa bao giờ từng thử á bạn. Không biết là mình, kiểu, mình nếu như mà mình bắt đầu chạy quảng cáo Facebook thì nó có phức tạp không ta, và mình cứ lên trên, ơ, Facebook và tìm hiểu thì thì, ừm, có có khó không ấy, tự mình làm có được không hay là mình cần phải thuê một cái đơn vị bên ngoài nhỉ? Tại vì nói thật là bây giờ bên mình cũng đang chạy cái chương trình là giảm giá 10% cho các cái loại bánh mà, à, sắp tới theo cái chủ đề Giáng Sinh đấy bạn. Mình rất là tự tin là cái bánh của mình nhìn cái giao diện nó rất là đẹp, tuy nhiên là c cũng chưa tiếp cận khách hàng nên là mình thấy nó cũng chưa hiệu quả. Mình thấy là cái việc đăng bài và chỉ có những cái người quen xung quanh vào tương tác thôi thì nó cũng không đủ ấy. Và cái việc mà bạn nói rằng là, ờ, đưa ra những cái tiêu chí, ví dụ như là độ tuổi, rồi là trong bán kính từ 5-10km thì mình thấy rất là phù hợp luôn. Nhưng mà mình chưa bao giờ thử chạy quảng cáo cả, thì không biết là cái việc chạy quảng cáo đấy nó có phức tạp không hả bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm, trên Facebook á thì nó sẽ có cái ứng dụng mà quảng cáo rất là đơn giản luôn, bạn chỉ cần làm theo cái thao tác thôi, nó sẽ gợi ý cho bạn cái đối tượng khách hàng mục tiêu mong muốn luôn. Đặc biệt là có cái, ờ, Facebook Insight á để bạn theo dõi cái tương tác nè, rồi bạn có thể coi điều chỉnh, ơ, ờ, cái nội dung của bạn. Ví dụ như nó sẽ phù hợp như thế nào, ừm, nó sẽ phân tích những cái đối tượng hay xem cái trang của bạn là đến từ thành phố nào nè, độ tuổi như thế nào, rồi giới tính ra sao, đó, thì bạn có thể cân nhắc rồi bạn xem cái đối tượng đó nó như thế nào. Thì đương nhiên là khi mà bạn trả tiền cho quảng cáo thì chỉ cần bỏ cái thẻ bạn vô thôi thì Facebook á nó sẽ tìm đến những cái người mà xài, ờ, nội dung, ơ, trên cái nền tảng đó và cùng với lại cái đối tượng mà bạn muốn á, tại vì bây giờ ai cũng xài Facebook mà, khi bạn có được cái đối tượng mục tiêu rồi, thì ng ta lướt điện thoại trong cái vùng đó, thì người ta sẽ thấy những cái quảng cáo của bạn thôi. Còn nếu mà bạn thấy, ơ, khó quá đó, thì bạn cũng có thể kết hợp với lại những cái, ờ, KOL để mà seeding thêm cho bạn. Ví dụ như là, ừm, bạn có thể tặng bánh miễn phí cho những cái người mà có ảnh hưởng mà, ừ, từ 1000-2000 followers mà trong cái khu vực Đà Nẵng của bạn á, chuyên review đồ ăn thành phố để mà đổi lấy những cái, ơ, hình ảnh chân thực từ họ. Ví dụ là họ sẽ đăng lên cái tiệm bánh này, có hình ảnh này và Giáng bánh Giáng Sinh rất là bắt mắt, rất là đẹp á, thì chắc chắn là người ta theo dõi cái micro influencer đó đó, thì người ta s cũng sẽ tìm đến. Tại vì khi mà có một cái bằng chứng xã hội nào đó cũng s tăng lên cái sự uy tín nè, cũng tăng lên cái độ tiếp cận của bạn nữa, cho nên bạn cũng thể có thể thử cái phương pháp này nha.
Ồ! Hay quá ha! Ừm. Ừm. Hay quá! Ồ! À, mình thấy cũng hay đấy, thế mà từ trước đến nay mình chưa thử tìm hiểu á bạn. Ờ, đúng là bây giờ công nghệ thì nó rất là phát triển và mình còn hoàn toàn có thể sử dụng những cái công nghệ đấy, hoặc là thậm chí là mời những cái người mà có sức ảnh hưởng KOL, KOC về để tiếp thị cho sản phẩm của mình ha. Mình có thấy cái chương trình kiểu như vậy ở trên Facebook nhưng mà mình lại không nghĩ đến cái cách để mà áp dụng cho cái sản phẩm của mình cơ, để mình thử nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe mình và cho mình những cái lời khuyên nha!
Ừm. Đúng rồi. Ừm, hông có gì đâu bạn ơi, chào bạn!